آه لأ لازم <laughs> أهم حاجة في الشغل.
آه، بالضبط كده، بالضبط كده.
طب أنتِ عمومًا بتحبي يومك يبقى مليان تاسكات وكده، والَّا بتحبي يوم هادي ومريّح؟
آه، يعني، آآ، يعني لمّا باحس الدنيا هادية، لأ، باحس إن أنا لأ، يعني، فاهم، آآ، يعني أحب آه لأ اليوم يبقى فيه خلاص بقى الدنيا هادية ليه كده، لأ عايزين نشتغل بقى، فاهم.
إمم. عايزين نشتغل بقى يا جماعة.
آه، بالضبط كده.
أنا برضو باحب اليوم اللي هو بيكون مليان شغل وتاسكات، س ما باحسش بالوقت. يعني عكس ال الناس ما بتكون فاكرة مثلًا، أو اللي لسه ما دخلش الشغل عمومًا، اللي هو إيه ده أنا عايز اليوم كله فاضي، يا بيكون يوم ممل، فالواحد صعب، صعب إن أنتِ تعدي ال8 ساعات أو أيًا كان بقى عدد ساعات الشغل، وأنتِ ما بتعمليش حاجة دي. يعني حتى لو لو إيه، اليوم مش بيعدي.
آه، بالضبط. بالضبط، وبعدين أنت أصلًا الواحد بيستفاد أكتر لمّا بيشتغل، يعني بيتعلم حاجات جديدة لمّا بيشتغل، فاهم. يعني كل باحب أشتغل، آه، أكتر عشان أمارس، لأن أغل يعني طبيعة الشغل إن إحنا لازم ناخد الخبرة والexperience، فاهم، فالطبيعي، الطبيعي إن الواحد يشتغل كتير عشان على الأقل ياخد كذا خبرة، يعني ياخد كذا خبرة من كذا حاجة، فاهم. والناس لمّا تشوفك أصلًا بت بتحاول إن أنت تتعلم، بيساعدوك.
آه الممارسة، ده أكيد آه. بالضبط. إمم.
فاهمني؟
بالضبط، وخصوصًا لو بيئة العمل حلوة الصراحة إن يعني أنت لو حتى لسه بداية في الcareer ده، اللي حواليك لو هيساعدوك ب حتى لو بأبسط حاجة، بيحببك إن أنت تتعلم، يحببك إن أنت تشتغل.
إمم. ب بالضبط. بالضبط كده، آه، يعني على حسب برضه بيبقى في وفي، يعني في ناس اللي بتحب تساعد وفي الناس لأ، ما تحبش آه. يعني على حسب الحتة دي.
آه ومش مش كل الناس آه. إمم.

أنت إيه رأيك؟
أنا س صراحةً بالنسبة لي يعني كان فيه يوم مميز جدًا، كان فيه task صعب عندنا في الصيدلية، ومحتاجين إن إحنا نعيد ترتيب الصيدلية كلها. فكان زميلي المفروض إن هو هيشتغل معايا يومها، وأنا مش هاعمل الtask ده كله لوحدي. ترتيب الصيدلية يعني م بياخد وقت كبير جدًا مننا، فحاولت إن أنا ساعتها بما إن زميلي كان غايب، اشتغلت اليوم كله لوحدي، صراحةً خَد مني وقت كبير.
إمم. إمم. إمم.
تاني يوم المدير جِه: "تمام الله ينور عليكم، الشغل كويس." ما ما ادّاش أي reaction خالص يعني تقديرًا للمجهود ولا الشغل اللي أنا عملته.
إمم.
فده كان كان كان بالنسبة لي مش ال مش مُجزي يعني، مش اللي أنا مستنيه صراحةً كتقدير.
إمم. إمم. م آه. طَب هو كان عارف إن أنت كنت لوحدك وشايل اليوم ده لوحدك، مش كده؟
لحد كان عارف و آه، والمفروض إن هو عارف إن زميلي غايب لإنه مستأذن منه وكده، فأنا حسيت إن يعني فين تقديري يا جماعة؟ افتكرت إن هو ما خدش باله أو نسى الموضوع أو كده. فكانت نهاية الشهر بعدها بيومين، لقيت إن هو عامل bonus زيادة، وإن هو شاكر فيَّ على الgroup بتاع الشغل قدّام الناس كلها، وإن أنا طول عمري باشتري الشغل وما ما باشتكيش، ما باطلبش أكتر من حقي. فخلّى اليوم مميز أوي بالنسبة لي. آه، بالذ ب يعني حسيت إن أنا متقدَّر.
إمم. آه. إمم. إمم. طَب حلو ده. إمم. اليوم اللي هو اليوم بتاع الشكر ده، مش كده؟ إن هو شكرَك فيه بقى وكده اللي هو أنت ما حسيتش في الأول؟
آه. هو يعني قضينا اليوم فكنت مستني صراحةً تقدير.
يعني حسيته في الأول إن هو ما كان آه، في نفْس اليوم يعني.

بالضبط كده. اللي هو أنا ما أعرَفش هل خلاص بقى يعني يشيل بقى اللي هو لأ، هو أنتم يعني فاهم؟ ودايمًا أصلًا الحاجات اللي بتبقى مُنظَّمة ب بالضبط كده. دايمًا الحاجات التانية تبقى مُنظَّمة، خلاص أنت مدّيني حاجة، فسيبني أركِّز فيها عشان أطلّع لك الحاجة دي كويسة، فاهم، يعني سيبني أركّز في حاج بالضبط، آه. يعني مثلًا كلّ يوم، اليوم اللي باحسه حلو أوي، اليوم اللي هو بجد الحاجات بتبقى فيه مُنظّمة جدًا والن والناس، فاهم، يعني في في نظام في اليوم، فيه نظام بجد يعني.
آه يا جماعة، مش مش بالعافية. عشان أطَلّع أحسَن شُغل في الآخِر، آه. امم. هو بيخلّي اليوم بيمشي سريع على أساس الراحة، إن أنا أبقى داخل من بدايته لنهايته عارف أنا هاعمل 1، 2، 3 زميلي هيعمل 1، 2، 3 هنسلّم كذا في آخر الshift بتاعنا، خلاص الدنيا تمام يا جماعة، إحنا مبسوطين و وهتاخدوا منّنا شُغل كويس.
ف آه. بالضبط كده. بالضبط كده. أيوه، بالضبط كده. فاللي هو يعني مش كده يا جدعان، بالراحة علينا شوية يعني.
<giggles> هو عمومًا بقى أن يعني، بتحبي تشتغلي لوحدِك مثلًا، والّا في وسط team؟
آه. آآ لأ إحنا بنشت آآ الش الشغ الشغل لأ، وِسط team أك أكتر يعني، أحب أشتغل وسط team أكتر، أحيانًا باحب ده وأحيانًا أحب ده.
امم. بالضبط، أنا كده برضه.
آه، أحيانًا أنا باحب ده، وأحيانًا
آه، هو في تاسكات، تاسكات بس
آه.
في الغالب، آآ، أعتقد team صح؟
آه، يعني أعتقد وأنا أحب اد إن أنا يبقى وسط team جدًا يع
بن-بنِسند بعض، يعني الواحد بيحس إن
فبنساعد بعض، بالضبط كده. يعني الناس الكويسة لأ بتسنِد ع بالضبط كده، بصراحة لأ يعني.
في ونَس في الشغل كده.
بتفرِق، بتفرِق يعني.
آآ، يا ريت